Suka yang di ini kan, yang di Tonight Show yang itu heeh, apa sih, eee, Jimmy Fallon ya, heeh. I ai si ini apa dia suka ngeini apa, niru apa sih bahasanya heeh, nge-lip sync, eee, gaya-gaya orang. Iya, ngeniru apa sih ada bahasanya kan aku lupa tuh, eee, ini pokoknya mah dia tuh misalkan niruin cara nyanyinya Celine Dion, wah itu keren banget.
Di talkshow gitu. Heeh, bener. Mhm, heeh. Mhm. Lip sync lip sync. Pantomim gitu? <chuckles> Mmm. Mmm, hmm.
Atau enggak dia niruin gaya nyanyinya si Christina Aguilera, oh keren pokoknya mah mirip banget. Eee. Iya di iya di mimik gitu di eee, apa, bener-bener niruinnya heeh, mirip gitu, dan dia centilnya dapet gitu. Oh, kalau di Indonesia mah, ada tuh kayak Rina Nose, tahu gak?
<chuckles> Mimicking gitu ya, mimicking. Ditiru? <chuckles> Oh iya bener ya, tau tau. Kalau menurut kamu gimana tuh si Rina Nose?
Iya, itu. Rina Nose ih keren. Cuman, dia itu ya mungkin kurang beruntung aja di dunia musik, karena dia memang apa, entertainment sejati ya kalau menurut aku. Iya, jadi, eee, apa sih, eee, lebih ke ini apa, dia bisa multitalent lah, padahal suaranya juga gak kalah ini, gak kalah apa, <sucks teeth> bagus dari pada penyanyi-penyanyi profesional lainnya, gitu.
Oh iya. <chuckles> Mhm. Bagus, hmm. Oke, tadi aku kira tuh Rina Nose bukan kamu bilang kan kurang beruntung, kirain aku kurang mancung. <laughs>
Mmm. Iya. <laughs> Enggaklah huf itu mah ciri khas yang gak bisa, eee, dipisahkan dari Rina Nose ya. Kenapa dia, eee, namanya Nose juga karena, eee, itu dia ambil dari hidungnya, dia bilang kayak gitu. Makanya dia kasih nama Rina Nose buat nama panggungnya, gitu sejarahnya. Eh sejarahnya, gitu kan. <chuckles>
Iya ya. <laughs> Ciri khas dia, namanya. Karena namanya Nose. Oh. Mhm, mmm. Oke oke, tapi aku mau nanya deh kalau misalnya musik itu pernah gak sih kayak ngebentuk siapa kamu gitu, di pandangan teman-teman kamu, atau keluarga kamu gitu? Jadi kayak setiap kali misalnya kamu lagi main sama temen gitu kan terus kayak, "Wah, ada kamu nih dateng," gitu kayak, "Wah pasti dia sukanya musik ini," gitu. Pernah gak sih kayak gitu kejadian?
Gitu. Apa tuh? Mhm. Mhm.